Exactement. Exactement. Et en fait je pense que c'est ça qui fait le ce qui fait le truc, en fait, moi je je suis complètement, heu, friande de ce genre d'humour parce qu'encore une fois tellement stupide. <chuckles>
Mmh. <chuckles>
Voilà, au moment où je te parle, je suis en train de parler je suis en train de penser au film et et et à des moments trop marrants enfin, tu vois, je me dis: «Mais mais c'est pas possible d'avoir pensé à ça», enfin bon, bref. En fait, je trouve que vraiment c'est tellement, heu, comme je te disais, tellement stupide qu'il y a une intelligence extrême derrière ça et qui me fait dire que
Oui pour toi, c'est une fausse, heu, oui, une fausse stupidité, ça a été bien réfléchi, quoi.
Ouais. Mais c'est ça, en fait, tout était super bien réfléchi, tout a été super bien produit, très bien réalisé, le choix des acteurs incroyable, tu vois? Non franchement, il y a il y a attends c'est, c'est comment on les appelait, c'était Les Nuls, non? Le la bande là, justement. Mmh.
Mmh. Moui, oui, oui, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est ça, c'est c c'est ça, c'est ceux qui ont fait, hem, ceux qui ont fait, heu, mince, hem, un petit doigt, heu, ah mince, ah, ah, c'est quoi c'est quoi ce film? J'ai un trou, heu, oui, Les Nuls, heu, la Cité de la peur, voilà, c'est ça. C'est ceux qui ont fait la Cité de la peur. Et heu, du coup, j'allais te poser une question, heu, donc tu as dû découvrir vu que tu avais, heu, une dizaine d'années, heu, bah, Jean-Paul Rouve, heu, Alain Chabat comme tu as dit, est-ce qu'après tu as été voir un petit peu, heu, on va dire leur œuvre? C'est-à-dire que Chabat quand même il a fait pas mal de trucs, est-ce que ça t'a fait découvrir d'autres films?
Ah non, je m'en souviens pas. Ah voilà, oui, exactement, oui, oui, oui, oui, oui. Ouais, exactement. Ouais. Ouais. Ouais, Chabat j'adore. Mmh. Ouais, ouais, ouais, non, mais Chabat, heu, Chabat c'est c'est un artiste, heu, qui est incroyable dans son entièreté, enfin tu vois, il est aussi bon acteur qu'aussi bon, heu, réalisateur, hem, tu vois, heu, ben, en plus, là, la période de Noël arrive et heu, tu sais, il a fait le film, heu, je sais plus, ça s'appelle les Chroniques de Noël? Non je sais plus, où il joue le Père Noël. Tu sais?
Oui, où il il joue le Père Noël, c'est ça, oui, je m'en rappelle plus du titre.
Il joue le Père Noël, il arrive, justement, heu, heu, enfin, «il vient sur terre», entre guillemets, enfin sur terre, <chuckles> ze tu m'as comprise et pour sauver Noël parce qu'il y a un problème et cetera et et je crois que d'ailleurs c'est même lui encore le le réalisateur de ce film.
Ouais. Oui, il me semble, il me semble, ouais.

Oh f ouais, parce qu'alors, en vrai, hem, moi, je suis hyper, heu, cinéphile. Pour le coup, je vais plus te parler de films parce que les livres, pas trop, honnêtement, à part les livres, heu, à part les livres qu'on nous force à lire au collège, heu <chuckles> voilà.
D'accord, OK. Ah. Ah, ouais, on est tous passés par là, ouais. <chuckles>
Exactement donc heu, donc ouais, je t'avoue que moi, ça sera plus du côté, hem, donc heu, cinéma. Hem, j'ai 1 film enfin, j'en non, j'ai j'ai plusieurs films, honnêtement mais il y a 1 film que je regarde, je pense, au moins 1 fois par an minimum parce qu'il me fait mais mourir de rire parce que c'est quand même un film complètement stupide, <chuckles> honnêtement <chuckles>
D'accord, mmh, ça me va. D'ac OK. <chuckles>
et c'est un film français et hem, je vais je vais arrêter de te teaser plus que ça. <chuckles> Non c'est, RRRrrrr!!!.
D'accord. <chuckles> Et c'est ah, oui, d'accord, oui, oui, oui, je vois très bien. Ah, oui, c'est un ancien film.
Je sais pas s tu Tu vois ce film avec, heu, Alain Chabat, heu, avec, heu, Jean-Paul Rouve et cetera, Marina Foïs. Voilà et bah, en fait, j'ai, heu, j'ai découvert ce film mais il y a super longtemps, j'étais j'étais super super jeune, heu, je sais plus quand en quelle année il est sorti, mais heu
Exactement. Exactement. Ouais, il y a bien, heu il y a au moins 20 ans. Non, je sais pas 15-20 ans que c'est sorti, je pense.
Bah, ouais! Ouais, ouais, clairement, clairement. C'est c'est pas un film de enfin, tout, tout jeune et hem
Et tu l'as découvert comment alors? D avec des amis? Toute seule, heu c'est tes parents qui t'ont fait voir?
Eh, bah

Et je crois que ouais et hem, et tu vois? Bah c'est c'est hyper enfantin et cetera mais encore une fois je trouve que mais Alain Chabat il a une, heu, une facilité d'écriture et en fait tous ces films encore une fois sont hyper bien pensés et toutes les les, hem, les les petites vannes, toutes les les blagues qu'il fait à l'intérieur, tout est toujours vraiment hyper intelligemment fait, tu vois? Et c'est ça que j'adore.
Pour toi, il y a ce c'est c'est c'est un humour assez simple, heu, à comprendre mais très réfléchi à l'écriture, en fait.
Mais oui parce que si c'est mal interprété, si c'est mal fait, en fait ça ça en devient vraiment pas drôle et limite lourd. Tu vois? C'est de l'humour très lourd, mais en fait quand c'est vraiment bien intégré à l'histoire du film, que c'est bien joué aussi hein, parce que bon les acteurs, heu, sont quand même importants dans dans dans ça. Eh ben, ben voilà c'est c'est une réussite totale et franchement Alain Chabat, heu, Alain Chabat c'est c'est pour moi c'est c'est c'est c'est l'un des meilleurs acteurs, heu, et réalisateurs français que qu'on ait pu avoir, j'adore Alain Chabat vraiment, vraiment.
Mmh. Mmh mh. Bah, oui et qu'est-ce que tu as pensé de, hem, de l'adaptation qu'il a faite de d'Astérix? Donc heu, Astérix et Cléopâtre.
Ah ben, pas fan. Heu, mais attends, heu, Mission Cléopâtre c'est lui?
Ouais exactement, c'est Alain Chabat qui a fait Mission Cléopâtre. <chuckles>
Mmh. Ah ben tu vois? Je savais pas du tout, je pensais que tu allais me parler des autres genre Astérix Obélix aux Olympiques et cetera. Ah ouais.
Non justement, heu, justement c'est lui qui a fait on va dire un peu le enfin celui qui qui sert de référence maintenant, quoi.
Le début. Ouais, eh ben, heu, bah honnêtement et je enfin je pense que tu vas être d'accord avec moi, heu, Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre, c'est incroyable. Tous les autres derrière, c'est des navets. Non, mais voilà, non, non mais du coup, ouais encore une fois, encore une fois c'est je pense parce que, tu vois? Je savais même pas que c'était Alain Chabat, mais hem, mais du coup ça m'étonne pas. <chuckles>
Enfin, c'est le c'est le meilleur, c'est le meilleur. Exactement. Oui. <chuckles> Bah, c'est vrai quand on voit le l'humour qu'il y a un petit peu dedans et le choix des artistes, heu, d'ailleurs il me semble qu'il y a aussi Rouve qui est dedans. Heu
Ouais, ouais. Ah, je m'en souviens plus, ça fait tellement longtemps par contre que je l'ai pas regardé ce film, mais heu, ouais.
Et Il me semble et on retrouve exactement, heu, bah ce que tu disais tout à l'heure, en fait les les vannes assez 1er degrés et qui sont qui sont réfléchies, quoi.
Ouais.